Ai, não me lembro, não lembro, mas
Tipo, a história desse suíço mesmo que ficou que que descobriu o velcro, né?
Ah. Sim, sim, sim, sim, sim. Por exemplo, tem acho que foi no Japão, eh, e esse essa essa coisa eu sei, porque eu li, depois que eu me interessei pela <chuckles> porque tem uma coisa atrás da outra, né, a gente vai vendo as coisas interessantes e depois vai vai procurando, vai
Ai, olha, que legal. Sim. É, é.
Eh, por exemplo, agora tem, principalmente na medicina estética, inclusive, tem muita aquela coisa de agulha indolor, não sei se você já ouviu falar.
Aham. Não, mas me interessa porque nossa quem quem não tem pavor de agulha, né? <chuckles>
É, uhum. <chuckles> Inclusive, quando quando foi, assim, quando eu fui na essa coisa também eu aprendi, porque eu me interessei, porque quando eu fui fazer umas injeçãozinhas no rosto a minha médica disse: "Ah, essa aqui é uma agulha nova que ainda indolor". Aí, depois eu disse: "Como? Será que ela tá me enrolando? <chuckles>
Olha. É, "tá que deix me deixando mais e mais tranquila? Que é que é me acalmar antes de"
Ela me explicou, aham, ela me explicou, mas depois eu fui pesquisar, pra ver se era verdade tudo e pesquisei, né, e
Ah, então você é dessas que você não acredita só porque a pessoa falou, você vai realmente estudar, vai procurar saber da a fonte.
Não tudo, mas tem coisa que é, particularmente, interessante, né, e, hum.
E é Ah, interessante, ok. Quando te interessa, então, né?
Sim, sim, sim, não não é que eu que eu fico procurando tudo, eh, por exemplo, né, eh, essa foi uti assim, a forma tudo da agulha foi usada foi inspirada, eh, como é, como se chama? Na na agulha do mosquito, né.
Tá, e aí? Como que é essa daí da hum. Sim, porque a gente não sente, né, ele se ele picar a gente, que quanto que é é aquela coceirinha, não é aquela uma coisa que né, que você leva um susto, ali.
É, que como é que se chama? Aham, já pensou se a gente sentisse? É, mas ali ele já entrou já saiu, já caiu fora, né, já <chuckles>
É verdade, é verda
É a probo probossi, de que chama, né, que é aquela coisa do o o bico, entre aspas, do <chuckles> do mosquito. Então, que que eles fazem? Praticamente, bem na pontinha
Hã. Aham.
tem um monte de serra, tipo a faca de cortar pão, na ponta, mas bem pequenininha, que quando ele encosta na pele, ela começa a vibrar em alta frequência.
Tá. Aham.

Hum.
A pele do tubarão quando a gente olha assim parece tipo um couro, né. É como a pele da arraia, e na verdade não é. Eles têm micro escamas, mas tão tão tão pequenininhos, né.
É. É mesmo que tem? Não dá para ver.
Isso que praticamente não da <chuckles> Não. Não, não, não, quem olha pensa que é toda uma coisa lisa, né? E
É, tipo eu não sei se você conhe eu sou do Mato Grosso do Sul então eu cresci no Pantanal, minha avó tinha fazenda. Então lá eles pegavam aquele pintado, que era um peixe que eles falam de couro, e não tinha escama, era lisinha a pele deles e eu achava que tubarão era igual, então não é?
Sim. Isso. Não, não, não é, eles têm micro escamas. Eh, praticamente
Se a gente passar a mão então no tubarão, a gente sente ali uma uma uma ri ri áspero, isso, uma aspereza, tá.
Sente que é mais áspero. Uhum, é tipo uma pele não esfoliada. <laughs>
Olha, que interessante.
Isso, aque aquela empresa que faz marca de óculos para nadar, Speedo
Tá, certo. <clears throat> Conheço, aham. <clears throat>
não sei se você conhece conhece. Uhum, eles copiaram esse sistema das micro escamas do da pele do tubarão pra criar um tipo de tecido que foi usado por Michael Phelps, né. Quando quando eu acho que ele ganhou as Olimpíadas, sim, quando ele ganhou as Olimpíadas em 2009 eu acho, 2008, não me lembro bem. Então que reduz, né, o atrito com a água, então tem a mesma a mesma ele a mesma exa é isso, ele ele sente menos a resistência, né, do corpo, o corpo desliza mais sobre a água, e a mesma coisa hoje eles já usam para o revestimento dos navios.
Hum. Certo. Olha. Melhora a aero aerodinâmica, acho que não é isso o nome, né, mas tá. Olha gente.